<chuckles> A que eu mais odeio arrumar é a cozinha. <laughs>
É. Uma dica pra você que mora sozinha
É.
o sabe? Sujou, lavou. Sujou, lavou. Não deixe acumular. Porque, se você tem preguiça preguiça, assim, né, não quer lavar 1 prato e 1 copo ali, com certeza você não vai querer lavar 2 copos e 2 pratos. E depois, muito menos 3, entendeu? Então você tem que ir trabalhando a sua mente que, por enquanto, vai ser 1. <chuckles> Tá pouco. Se você deixar acumular, vai ser muito pior.
Aham. <chuckles> Sim. <laughs> Sim. Aham, aham. É, é. Não, é impressionante, né. Eu acho que e elas se multiplicam, né. A louça, assim, elas têm filhinhos rapidamente. Eh, eu fico chocada, porque, às vezes, acontece isso mesmo, né? Eu falo assim: “Ah, eu tô trabalhando, né?”. E eu trabalho o dia inteiro de casa. O dia inteiro na frente do computador. Aí eu falo assim: “Não, tá fluindo no trabalho. Não quero parar agora”. Aí eu deixo ali o prato, né, deixo ali o copo. De repente, você pisca, tem 5 pratos, né, tem 5 copos. Você fala: “Não é possível. Como que eles chegaram até aqui?”. Então eu acho que você tem toda a razão, sabe? Tem que realmente criar, eh, esse hábito de sujou, lavou, né. Tem que ser em seguida mesmo.
Uhum. Sim, porque senão acumula. Igual roupa. Quando lava a roupa e fala: “Ah, depois eu dobro”, não vai dobrar. Você não vai dobrar depois.
Uhum. <laughs> Não. É. Inclusive eu vi recentemente um meme que eu achei ótimo que era justamente isso, assim, né, tipo: 1 hora pra lavar, eh, 5 horas pra secar e 15 dias pra guardar. <laughs>
<laughs>